Heu, j'aimerais, heu, j'aimerais te demander un conseil. C'est vrai, qu'en ce moment, j'ai beaucoup de distractions, heu, constantes par mon téléphone qui m'empêchent, heu, la concentration, surtout, je pense à à mes révisions. Dans mes études, c'est vrai que ça m'empêche pas mal, heu, la concentration et donc, heu, pour le coup, heu, c'est vraiment compliqué. Surtout c'est à tout moment de la journée donc c'est vachement compliqué. C'est pour ça que je viens vers toi, pour voir si tu as des petits conseils ou des astuces à me donner quoi.
D'acc. Ah oui! Bah, mmh, ouais, on va trouver on va trouver ça ensemble, hein. C'est sûr qu'en plus, si ça impacte, heu, tes études, c'est quelque chose qui doit être un petit peu compliqué à vivre, hein, justement. Tu dois tu dois te sentir un petit peu, heu, heu, coupable entre guillemets, voilà, de passer autant de temps, heu, sur ton téléphone au lieu de de de réviser. Donc, ça, c'est tout à fait normal, hein. Et heu, tu peux tu peux me dire un peu quand est-ce que ces distractions surviennent? C'est plutôt le matin, le soir? Heu, comment ça se passe?
Mmh mh. C'est ça. Mmh mh. C'est ça. Heu, c'est plutôt, heu, par exemple, le matin au repas, donc, au lieu, par exemple, de prendre un repas de, de 20-30 minutes, c'est, bah, des fois, heu, on va dire non, déjà, de 10-15 minutes, des fois, je prends plutôt 20 à 30 minutes. Donc, c'est quand même, tr on va dire 15 minutes de perdues. Le repas du midi, c'est à peu près pareil. J'ai de la chance de faire des études en distanciel entre guillemets, donc, c'est à moi c'est moi, on va dire, c'est moi qui maîtrise mon temps. Mais, sauf que, du coup, à la fois c'est quand même, heu dire a a contre intuitif pour moi, parce que, bah, du coup, heu, j'ai quand même, heu, par exemple, heu, mon téléphone à côté de mes quand quand je suis en train de prendre des notes sur mon cahier, sur, heu je veux dire l'informatique et cetera, sur l'internet. Donc, c'est vrai que, ouais, je suis vraiment distrait, heu, assez souvent, surtout que j'ai les notifications activées. Donc, heu, on va dire vraiment ça m'empêche la concentration. Et puis surtout pour retrouver la concentration après, heu, c'est pas aussi rapide que quitter les yeux sur son et pour aller sur son téléphone en tout cas.
OK. Ouais. Ah oui. Mmh, ah oui, oui, je vois tout à fait, ouais. Et en fait, heu, quels usages du téléphone, heu, posent le plus de problèmes pour toi? Ça va être les réseaux sociaux, ça va être les jeux, ça va être les appels, ça va être, heu, de de surfer sur internet?
Alors heu, par surprise c'est pas forcément les jeux, même si je joue beaucoup. Mais, c'est plus, ouais, heu, TikTok, essayer de ouais TikTok, vraiment, Instagram aussi, des fois Snapchat. C'est vrai que moi j'ai les notifications, donc, forcément, quand on m'envoie un message, j'aime bien répondre, heu, bah, assez sou assez rapidement. Puis TikTok, heu, on va dire que des fois, ça m'arrive des fois, je me dis: «Oh j'ai travaillé, oh 30 minutes je trouve ça», je me dis: «Oh c'est bien tra tra travailler 30 minutes.» et après, bah, je me pose, heu, dans le canapé à regarder TikTok, je sais pas, pendant 10-20-30 minutes des fois. C'est au des fois même 1 heure, hein, des fois. Je vois même pas le temps passer, donc, c'est vrai que ça devient vraiment, heu, en vraiment énervant, quoi, pour le coup.
Ouais. D'accord. Ouais. Mmh. Ah, oui, oui, bah, oui, j'imagine, ouais. Et du coup, est-ce que tu as déjà essayé de mettre, heu, des outils en place, tu vois tu sais par exemple, heu, bloquer les notifications ou alors te mettre un un un petit timing? Tu vois un petit timer, heu, sur ton téléphone, heu, que tu peux regarder. Heu, mmh, dès que tu vas sur TikTok, tu l'actives et de temps en temps, tu penses à le regarder en te disant: «Ah oui quand même! Là, ça fait 45 minutes.» tu vois? C'est quelque chose qui pourrait jouer psychologiquement pour te pour t'aider à décrocher, tu vois?
Mmh mh. Heu, alors, j'avais jamais pensé, et j'avoue que j'ai jamais, heu, désactivé les notifications parce que je me dis que c'est quand même important, alors, heu, malhe malheureusement, hier, j'ai tout activé. Donc, c'est vrai que, des fois, je reçois des notifications sur YouTube, et cetera, alors que ça sert à rien et du coup, des fois, je suis noyé dans les notifications, même si, je veux par exemple, des fois, je les regarde pas, mais par exemple, quand je veux dire, j'allume le téléphone, j'ai plein d j'ai toutes les notifications et, des fois, elles sont noyées, du coup, j'arrive même pas à bien à bien m'intéresser à bien regarder la notification qui m'intéresse et, du coup au aussi, par rapport, heu par rapport à ça, c'est vachement compliqué et, heu, du coup, vraiment, ça me on va dire, ça me tend et puis ça m'énerve et, en plus, le fait que ça m'énerve, je suis encore moins j'arrive à être encore moins concentré, du coup.
Mouais. OK. Mmh. D'accord et, heu, du coup ça ça a quel impact, concrètement toi, sur, heu, sur tes études? Est-ce que, heu, tu tu as tu as remarqué que, par exemple, heu, je sais pas si tu as des des des des contrôles, des concours assez régulièrement, est-ce que tes notes baissent?
Alors, heu, j'ai quand même cette chance d'avoir une bonne faculté, heu, d'apprentissage, donc, heu, mes notes baissent pas plus que ça. Mais je suis beaucoup plus stressé, par contre. Je pense à des oraux et tout, c'est vrai que ça m'arrive, des fois, de pas for f forcément le temps de de réviser, mais j'ai quand même une bonne mémoire photographique et, on va dire que, maintenant, les oraux, c'est pas non plus du par cœur. Ça veut dire, heu heu, je j'ai un diaporama et, on va dire que c'est à moi, heu je peux, j'ai pas obligé d'a de suivre un texte par cœur je veux dire j'ai juste à m'appuyer sur les images mais c'est vrai que des fois, bah, forcément des fois, heu heureusement que j'ai une bonne réflexion entre guillemets donc, heu, j'arrive à à suivre mais c'est vrai que des fois, heu, je sens que je suis pas à l'aise, et cetera, et puis ça m'énerve et puis plus je suis énervé plus ça se voit surtout dans les oraux et donc, heu, des fois ça crée, heu, ouais ça crée, heu, bah, forcément j des fois j'ai des notes un peu moins bonnes que d'habitude mais qui restent, heu, acceptables largement mais, heu, bah, mon but c'est quand même d'avoir, heu, les meilleures notes possibles entre guillemets et donc c'est vrai que les distractions là en ce moment avec le téléphone c'est vraiment, heu, très énervant quoi.
D'accord. Ah oui. Oui. Mmh mh. D'accord. Oui. Oui, oui, j'imagine bien que c'est quelque chose qui doit te te perturber au au quotidien, surtout si ça joue sur sa concentration et, hem, et aussi sur ton stress, hein, tu me parlais de de de stress aussi, heu, c'est quelque chose que tu n'avais pas, heu, avant, justement d'être, heu, happé comme ça par, heu, ton téléphone?
Mmh mh. C'est ça, c'est ça. Heu, oui, c'est vrai qu'à un moment, ça m'a, en fait, je pense, que ça s'est vraiment déclenché c'est qu'à un moment, j'étais pas du tout, heu, je suis qu'a parce que, du coup, heu, on va dire que c'est pas que la, heu, pro la professeur m'aime bien, mais c'est qu'elle sait que je travaille de base. Et donc à un moment elle m'a interrogé, et heu, c'était un o un oral à passer, et heu, j'ai, bah, j'ai, en fait, j'ai eu, heu, j'ai eu une bulle, donc, heu, vraiment, j'ai eu un trou noir et cetera. Et elle a pas compris. Et en fait, bon, elle a pensé que c'était autre chose, donc, heu, heureusement, on va dire, qu'au final elle me l'a re elle me l'a retirée après, parce que c'était un peu un t une interr un oral surprise, quoi. Mais, heu, moi je sa je savais que c'était le téléphone, parce qu'en fait, le soir même, j'étais en train de, ouais, de de parler, heu, je m'en rappelle, heu, avec un ami sur le téléphone et des fois même il me faisait des partages, on va dire, d'écran sur heu, Discord. Et du coup, je regardais son écran, heu, pour, heu, entre guillemets je le voyais jouer aux jeux vidéo. Et du coup, c'est je sais que c'est ça, qui m'a, heu, fait, heu, vraiment, heu fait qu'en fait, j'avais complètement zappé que je devais réviser et cetera. Et donc, depuis, heu, ouais j'essaie de faire plus attention, mais ça reste ça m'empêche ça ça m'empêche vraiment de me concentrer, et surtout, ça ça m'énerve. Et du coup, le stress, on va dire, est toujours là, parce que, heu, bah, en fait, vu que ça s'est passé 1 fois, je me dis: «Peut-être que ça ça se repasser une 2e fois, quoi.»
Oui. D'accord. Oui. Ah oui. Mmh mh. Ah oui, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Oui, bah, c'est normal d'avoir cette crainte aussi, hein, parce que tu l'as déjà vécu. Donc, heu, ouais, c c'est c'est tout à fait logique, et heu, est-ce que ça impacte aussi la qualité de ton sommeil, tu vois? Est-ce que tu regardes aussi les écrans, heu, avant de dormir ou même tu ça ça te fait te coucher tard?
Mmh. Heu, bah, c'est vrai que oui, ça me fait vraiment me coucher tard. C'est vrai que, je suis, des fois je suis sur des réseaux, alors des fois, même des fois, je me j'ai env j'ai envie de dire, de me "mettre une claque", entre guillemets, parce que des fois je suis sur, mon par exemple, sur TikTok en train de scroller et je sais qu'en fait c'est inintéressant et du coup je vois le temps passer, je me dis: «Non mais, qu'est-ce que j'ai fait là? Heu, je devrais dormir actuellement, je devrais pas être su sur TikTok en train de faire ça» et donc, heu, ouais, heu, c'est vrai que des fois je m'endors vraiment beaucoup plus tard et en plus avec, heu, la lumière bleue d'écran, parce que, bah, j'ai j'ai appris que ça, c'est force c'est pas forcément bon pour les yeux, c'est vrai que ça me fait coucher vraiment plus tard et du coup, bah, le sommeil est complètement déréglé, et des fois je suis, limite j'ai même pas envie de de me connecter, heu, on va dire, heu, sur l'ordinateur pour faire, heu, en distanciel ou même, heu, d quand j'ai les oraux j des fois j'ai je me dis: «Est-ce que ça vaudrait pas le coup d d'on va dire de faire genre que je suis malade alors que c c'est pas vrai, quoi?»
Mouais. D'accord. Oui. Ah non? D'accord, ouais, donc, en fait, ça joue aussi sur ta motivation, heu, derrière, hein, pour, heu, poursuivre tes études d'une façon, heu, plus, heu, assidue, du coup? Ouais, OK. Et heu, est-ce que tu as pensé, justement, heu, tout à l'heure je te parlais de du de mettre un un timer, mais en fait il y a un truc qui pourrait être encore plus impactant, c'est de mettre une alarme. Tu vois, tu tu vas regarder TikTok, tu par exemple, à à 19:00 et tu vas mettre, heu, une alarme à 19:15 comme ça, au moins, tu te dis: «Bon, bah, 15 minutes», heu, même si tu regardes des trucs, parce que des fois il y a un peu de tout, hein, sur TikTok, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont inintéressants et il y a des trucs qui p qui sont sympas aussi, hein, où tu peux peux apprendre des choses, tout dépend de l'algorithme, évidemment. Mais voilà, tu t passer 15 minutes encore, c'est pas trop grave, tu vois, c'est quelque chose qui peut pas forcément trop t'impacter, par contre c'est sûr que si tu restes, heu, une heure à chaque fois, c'est quelque chose qui, voilà, qui peut vraiment avoir un impact, heu, sur ta vie, heu, ne serait-ce que, bah, sociale, parce que tu passes moins de temps avec tes proches et heu, aussi t tu as tu as moins de temps de de de cerveau disponible, comme on dit, pour tes études derrière.
C'est ça. C'est ça. Exactement. Mmh mh. OK. OK. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai! Mmh mh. Mmh. C'est vrai. C'est vrai que pour le coup, heu, je devrais en tout cas essayer de, entre guillemets, «réduire» ou en tout cas, heu, vraiment en tout cas mettre ta technique que tu m'avais dit, heu, c'est-à-dire des sonneries heu, pour le coup, heu, pour vraiment, on va dire, me faire, heu, un coup de boost. Heu, déjà, la f la mettre bien fort, la sonnerie, pour être sûr de bien l'entendre et que ça me fasse limite sursauter. Pour être sûr qu'entre guillemets, «ça me mette un coup de boost» et que je me dis: «Ah non, heu, là je dois y aller» et entre guillemets, heu et aussi, au peut-être, aussi soigner mon mon mon «pour toi», entre guillemets, pour que je puisse on va dire que dès que le sujet est vraiment inintéressant, vraiment, que je dise que c'est pas intéressant. Et dès que c'est intéressant, que ça aide pour les cours et tout, je devrais plus le regarder. Et comme ça, j'aurais plus, heu, plus de vidéos similaires, quoi, c'est ça?
Mouais. Ouais. Oui. Mmh, exactement c'est ça mettre en fait heu toutes toutes les vidéos qui ce que tu trouves inintéressantes, heu, sans, heu, sans but derrière, heu, bah, voilà, heu, les les les les les scroller direct enfin, les, mmh, les zapper directement, comme ça l'algorithme va prendre en compte que, voilà, tu es pas intéressé par ce genre de contenu. Et tout ce qui est intéressant, qui t'ouvre un peu l'esprit, qui te fait réfléchir sur des choses, voilà, ceux-là, les, heu, les les valider, mettre des likes tout ça, les petits cœurs-là, histoire de, bah, voilà que la p la prochaine fois que tu vas retomber sur ton fil d'actu, bah, tu vas tomber sur des vidéos intéressantes au moins, heu, ce sera peut-être, heu, 15-20 minutes qui seront pas si perdues que ça, tu vois? Donc, heu, ça pourrait aussi t'aid t'aider toi, heu, mentalement derrière hein en te disant: «Bah, en fait, là, aujourd'hui, j'ai vu des trucs intéressants».
OK. OK. OK. OK. Ouais. OK. OK. Et du coup par rapport à ça, heu, c'est vrai que toi tu me conseillerais de désactiver les notifications ou de les laisser activer ou ou quoi?
Mmh, alors tout dépend de ton importance, en fait, là-dessus, parce que, heu, apparemment, c'est quelque chose que toi, tu aimes bien, heu, avoir, les notifications, pour répondre, heu, assez rapidement. Donc, heu, peut-être désactiver certaines applications, certaines notifications d'applications, tu vois, que que tu trouves plus ou moins toxiques par rapport aux à d'autres. Parce que c'est sûr que si tu es noyé en plus derrière, sous les notifications, c'est pas quelque chose qui va t'aider. Donc, heu, par exemple, heu, bah, heu, dé désactiver les notifications d'Instagram, de TikTok, des choses qui te prennent le plus de temps. Ça, ça pourrait être pertinent, ouais.
Mmh mh. OK. OK. OK. OK. Du coup et juste, en gros, de laisser activées par exemple les notifications des messages, des appels et de Whatsapp à la rigueur pour la famille, quoi, c'est ça?
Oui. C'est ça. Les les trucs im importants, tu vois, des fois il peut y avoir une urgence ou il peut y avoir un message de de ta copine ou tu vois quelque chose, heu, auquel il faut que tu sois assez réactif. Donc, ça les laisser, heu, voilà, pour ta propre pour ta propre sérénité, t à toi aussi en en te disant pas: «Voilà, bah, si j je bloque tout, bah, je vais peut-être bloquer, heu empêcher un message important de de m'atteindre aussi rapidement que je que j'aimerais le, heu, heu qu'il soit en fait», tu vois? Donc, oui, ça, heu ce serait mieux de les laisser, heu, vraiment activés, heu. Je pense ce serait aussi, heu, un peu plus rassurant pour toi aussi.
OK. OK. Et et OK. Et de d'accord. Et par rapport à ça, tu me conseillerais aussi de limiter par exemple mon temps d'écran aussi? Ou pas?
Hem, heu, oui. Heu, en fait, tout dépend de ce que toi tu ressens. Heu, si jamais tu penses que c'est c'est quelque chose qui qui est toxique pour toi, oui le limiter. Et heu, aussi, toi quand tu fais tes études, quand tu travailles, heu, sur ton ordinateur, est-ce que ton téléphone est à côté?
OK. OK. Heu, oui, il est à côté. Donc, oui, il est à côté.
D'accord. Et ouais, tu vois une une petite solution, un truc très, très facile à mettre en place, c'est de le changer de pièce.
OK, ouais. Donc, en vrai vraiment le du coup, le retirer, heu d'enlever de ma vue, quoi, de ma vision.
C'est ça. De l'enlever de ton espace de travail et heu, du coup, heu, tu seras moins tenté de te lever à chaque fois pour aller le récupérer plutôt que juste tendre la main. Tu vois, c'est c'est c'est un petit geste assez simple à à à mettre en place, hein.
Mmh. OK, ouais, je vois. Bah, écoute, en tout cas, je te remercie pour tous ces conseils. Je te remercie beaucoup pour ton soutien. Je vais essayer de les mettre en pratique, surtout, déjà, heu, les sonneries, le fait aussi d'enlever le téléphone de ma vision. Et déjà, en tout cas de faire ça, je pense que que ça va vraiment me me permettre de me plus me concentrer.
Ouais. Oui, oui oui. Je pense que tu vas y arriver. C'est quelque chose qui qui met du temps, hein, forcément parce que tu es, heu, on très habitué des fois. Mais, heu, voilà, avec ces petits gestes-là, tu vas retrouver plus de sérénité pour tes études en tout cas, donc, heu, bon courage à toi.
OK.